Mhm.
Und, ähm, genau. Und da war dann eben so diese Entscheidung irgendwann, äh: „Ja, okay, bleibe ich deswegen jetzt in der Stadt, wo ich nicht sein will und wäre das dann das Richtige?” Weil ich glaube, das würde sich irgendwann so auf diese Beziehung projizieren.
Okay, verstehe. Mhm.
Und, genau, und das haben wir dann so ge gelöst, dass wir gesagt haben: „Okay, ne, äh, wir probieren's einfach.” Äh, ich reise, so wie ich halt möchte, ich bin in 'nem Wohnmobil unterwegs. Und er also, er das Problem ist so 'n bisschen, dass er hat immer so Projekte, wo er mal so für mehrere Monate auch eingespannt ist, also, so bis zu 6 Monaten. Und genau, also, er kommt mich dann auch immer wieder besuchen. Also, er er kommt mich eher besuchen als jetzt ich ihn.
Mhm. Okay, mhm. Mhm.
Und, ähm genau. Und dann hat er da immer, also es es s sind auch mal dann so 3, v 3 Wochen bis 1 1/2 Monate, dass er da ist.
Mhm.
Aber so, ähm, es sind dann halt auch mal 6 also, kann können auch mal 6 Monate sein, die er nicht da ist.

Okay, mhm.
Genau und, äh ja. Ja?
Okay, verstehe. Also, es ist, ähm, ja, so 'n bisschen verzwickter, als ich dachte. Äh, jetzt sagtest du, glaube ich, vorhin, dass es dich irgendwie belastet oder so, ne? Also, was belastet dich denn jetzt genau an der Fernbeziehung?
Also, am meisten belastet mich, dass ich, äh also, wir haben schon länger und öfter jetzt dadrüber gesprochen, dass er sich halt auch eben was suchen soll, was flexibler und von überall funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass da eben heutzutage viel Angebot ist, also f also, so für remote Arbeit. Und dass er, wenn er da so 'n bisschen Zeit rein int inv investieren würde, dass er da auch auf jeden Fall was finden könnte, wo er dann halt eben so mit mir zusammen am Reisen halt auch arbeiten könnte.
Mhm. Mhm.
Und da merke ich bei ihm schon, dass er also, er sagt dann nicht: „Nein, mache ich nicht“, aber mir fehlt dann doch so 'n bisschen die Initiative, dass er's so so wirklich in die Hand nimmt. Also, er hat sich dann schon mal beworben und dann ist es nix geworden. Und dann war er so: „Ach, jetzt habe ich wieder irgendwie s also, jetzt muss ich halt wieder arbeiten. Ich mache dann danach bewerbe ich mich“ also in diesen 3 Wochen oder so, die er danach frei gehabt hätte: „Da bewerbe ich mich dann aber richtig, so.“
Mhm.
Und dann aber ist er dann halt doch irgendwie so platt von der Arbeit und hat sich dann doch nicht so viel beworben, wie ich dachte. Und das ärgert mich dann schon, weil ich mir denke: „Wir wollen ja irgendwas an der Situation ändern und dann kommt aber nicht genug“, finde ich.
Mhm. Also, verstehe ich richtig, dass, ähm, dich generell die Fernbeziehung belastet und du gerne wieder 'ne normale Beziehung hättest, ne, und dir da so 'n bisschen der Einsatz dann von deinem Freund fehlt, ne, dass der, äh, halt wieder back to normal sozusagen, ähm, wieder 'ne normale Beziehung führen möchte, sondern für den ist es dann trotzdem okay. Hast du das Gefühl vielleicht, dass es 'ne Fernbeziehung ist?
Ja, also, ich wäre auf jeden Fall r ready. Also, ich wäre schon seit Längerem bereit dafür, dass er jetzt, also, sozusagen auch aus Berlin weggeht und dann zu mir kommt und wir dann einfach zusammen am Reisen sind.
Mhm.
Und, ja, der ist manchmal halt auch so er sagt zwar, er kann sich vorstellen, die Stadt zu verlassen und ist auch bereit so, ähm, ja, nach was anderem zu gucken so. Und ja, ich versuche also, i ich vertraue ihm eigentlich natürlich, wenn er mir was sagt, aber bin mir dann trotzdem manchmal nicht so sicher, ob er's einfach in sich hat, das wirklich zu tun. Weil er lebt jetzt auch schon also, ich glaube, er jetzt seit 16 Jahren lebt er dort. Und er hat da natürlich so 'n Umfeld und, ähm, seine Freunde und alles. Und, ja, manchmal weiß ich nicht genau, ob ob das vielleicht auch was ist, was ihn einfach wirk also, so tief im Inneren so, dass er zwar sagt: „Ja, ne, ich könnte mir das vorstellen, dass ich gehe“
Mhm. Mhm. Mhm.
aber dann irgendwie hält ihn das ja doch irgendwie dann so zurück vielleicht und deswegen gibt er sich dann so wenig Mühe beim Bewerben und beim Ändern von unserer Situation.